Alors, la qualité de travail, ça compte plus, parce que souvent les gens, ils veulent progresser vite, mais, heu, en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que la discipline vaut mieux que la motivation. Dans le sens où, si tu es quelqu'un de discipliné et que tu vas pratiquer tous les jours, tu auras forcément des des résultats. Mais si, par contre, tu y vas exactement, si, par contre, tu attends juste que tu sois motivé pour y aller, la motivation ça monte, ça baisse. Donc, je je priorise la qualité, au lieu de la quantité, en fait.
Mmh mh. OK. Être plus assidu. Ouais, c'est sûr. OK. OK, OK. Est-ce que, heu, tu as des est-ce que, par exemple, personnellement, toi, tu fais, heu, des choses qui, heu, te font, heu, après, qui te font gagner du temps ou, heu, qui te permettent de gagner en efficacité?
Oui, alors, heu, ce que je vais faire, 1°, c'est me renseigner sur le loisir en question, me renseigner pas sur les réseaux, pas sur Insta, mais, heu, je vais essayer de me renseigner sur des sources sûres. Par exemple, heu, je vais essayer de me renseigner auprès d'un professionnel et, heu, je vais, heu, aussi acheter tout ce qui est à acheter si c'est un loisir qui demande d'avoir un peu de matériel ou si c'est un loisir qui demande de s'organiser un minimum, bah, déjà dans un 1er temps, je vais m'organiser.
OK. OK. Par exemple, des des journaux, des bouquins. En tout cas, des des supports, heu, physiques ou, heu, digitaux pour, heu, pour se renseigner. OK.
Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Par exemple, concrètement, dans la musculation, c'est quelque chose à faire, parce qu'on peut pas juste débuter comme ça et, heu, acheter des gainers, acheter des compléments alimentaires, sans savoir ce qu'on achète, quoi.
Ouais c'est sûr.

Tout à fait et heu, ces personnes-là sont assez faciles à repérer dans le sens où ce sont des personnes qui vont, heu, vraiment plus faire des promotions, qui vont vraiment plus faire des OP aussi et heu, la personne qui veut vraiment renseigner ses heu, qui veut renseigner ses abonnés, qui veut les aider à prendre de la masse ou les aider à perdre du poids, ça se voit ça se voit, la passion ça se voit assez rapidement.
OK, ouais. Ouais et ils vont OK, ouais. Ils vont pas, par exemple, heu, ils peuvent, par exemple, vendre des formations, mais ce serait plus, heu, ça c'est un peu le côté, heu, malhonnête parfois de certains influenceurs.
Oui tout à fait, bah c'est le côté malhonnête ouais.
Et est-ce que, heu ouais, est-ce que tu aurais, heu, d'autres loisirs, par exemple, toi, personnellement, où, heu, tu as réussi à développer des des astuces en, heu, quelques semaines, qui t'ont permis de, heu, progresser plus vite dans dans ce loisir?
Heu, oui, la patinage La patinage sur glace parce que, ouais, il y a pas longtemps je me il y a pas longtemps, je me suis intéressé à ça, et heu, j'ai été le faire avec un pote, on y va, heu, disons 2-3 fois par mois
A part la muscu. Le patinage, OK. OK, ouais. Ah oui, c'est cool.
et franchement, il y a eu il y a eu beaucoup de progrès, quand même, parce qu'au début, j'étais même pas debout, en fait. Je pouvais même pas tenir en équilibre, je pouvais même pas avancer deux centimètres quoi.
Ouais. Tu es vraiment parti de de 0 quoi. Tu es parti à la base des base de la base.
Exactement. Exactement et heu, mes astuces c'était quoi? C'était vraiment, heu, de 1 de pas avoir peur, parce que si tu as peur, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire hein, parce que quand tu commences, quand tu pars de rien du tout, c'est sûr et certain que tu vas tomber. Moi je suis tombé au moins une vingtaine de fois, mais heu, il faut pas avoir peur de tomber.
OK, ouais. Mmh. Ouais, il faut tomber, pour mieux se relever.
Exactement, il faut juste faire en sorte de bien tomber, parce que si tu tombes sur la face, si tu tombes sur ton coude, forcément tu vas te péter quelques os, donc il faut juste faire attention à ça et heu, et d'y aller quoi, parce que ça va venir tout seul
Mmh, ouais. OK, ouais, c'est comme, heu
et franchement, au bout de 2 fois, au bout de tro 2-3 fois, c'était c'était nickel quoi. J'arrivais à tenir debout, j'arrivais à peine à avancer, mais c'était un début quoi.
OK ouais.

Heu, je pense qu'une session d'1 heure, ça passe, heu, ça passe trop vite, ça passe trop vite parce que, quand tu fais du patinage, tu t'amuses, même si tu débutes, tu vas vraiment t'amuser, surtout si tu es avec des amis.
OK, ouais. Oui. s s
Donc, heu, le temps, il passe super vite. En fait, c'est un apprentissage, mais, heu, pour moi, avant tout, c'est c'est une session de rigolade, en fait.
Oui, c'est vrai. Oui, c c'est une passion, quoi. Ouais, c'est rigoler avec ses amis, heu, pouvoir discuter, se s tomber, un peu. <chuckles>
Exactement. Exactement et je peux t'assurer que, même les 3 heures, ça passe vite.
OK, ouais. Et heu
Donc 1 heure, encore plus.
Ouais, c'est vrai qu'une heure, heu, surtout en patinage artistique, heu, en pa en patinage, c'est vrai que ça doit être très rapide. Et est-ce qu'en tout cas, ça fait combien de temps que tu tu fais du patin, là?
Heu, ça va faire 1 an.
1 an? OK. Et est-ce que tu as, heu, tu fais juste pour le plaisir ou, heu, tu v penses à, heu, je sais pas, prendre un coach, heu, un prof, heu, essayer de te lancer dans la discipline?
Ouais. Heu alors, justement, j'ai l'idée de me lancer dans la discipline, mais, heu, l'idée de prendre un coach, je pense que j'ai déjà écarté, parce que j'ai déjà j'ai déjà été y voir, un peu, et ça coûte assez cher
OK, ouais. Mmh, OK, ouais.
et heu, là, je pense plutôt à rejoindre un club amateur, parce qu'au-delà du parti patinage, je veux faire du hockey sur glace
Oui, c'est sûr. OK! Oui! Donc forcément.
et heu, là, je suis en train de chercher des clubs amateurs.
Pour faire du hockey sur, heu, sur glace, heu, il faut être, heu, un pro du du patin à glace. Ouais, parce que c'est dur.
Il faut être à l'aise. Exactement, sachant qu'il y a 2 types de patins, il y a les patins artistiques et il y a les patins de de hockey sur glace. En fait, les patins artistiques, la lame est plus longue. Donc, heu, ce qui fait que ta c'est plus facile pour patiner avec ça, c'est plus facile et heu, tu as plus d'adhérence.
Ah oui? OK. OK. Mmh, c'est pour les figures, souvent.
Exactement, sachant que
Peut-être que, oui, le patinage artistique demande plus de de technique au niveau des placements que, heu, le hockey sur glace.
Tout à fait, tout à fait. Sachant que le hockey sur glace, ce qui est priorisé, c'est la vitesse. Donc, on a des larmes des lames qui sont, heu, plus courtes et, heu, ça permet de de tourner dans tous les sens, heu, assez rapidement. Ça permet de prendre de la vitesse rapidement et s'arrêter, heu, brusquement, aussi.
Ah oui? OK.